Chào bạn.
Hello bạn, hello bạn bạn.
Ờ. Hôm nay ngày của bạn bắt đầu như thế nào rồi?
Ờ, hôm nay ngày của mình bắt đầu bằng, ờ, món ăn mẹ mình nấu cho mình đó là cơm rang. <chuckles> Mình đúng vậy.
Wow. Cơm rang. Ôi! Trời ơi! Sáng sớm mà đã được mẹ nấu ăn cho là quá sung sướng luôn ấy. Ừm.
<chuckles> Đúng vậy. Ư, tại vì sáng nay mẹ mình đi làm, mẹ mình tiện nấu cho mình ăn, tại vì mình từ đi học đi học xa về ấy, thế hôm nay mẹ mình nấu cơm cho mình ăn đó bạn. Ừm hứm.
Ừm. Wow! Trời ơi, thật là sung sướng, thực ra thì mình cũng sắp thực ra thì bên mình thì lại đang sắp kết thúc ngày rồi và mình phải tự nấu ăn, nói chung là thật ra mình cũng quen rồi, tức là, kiểu, ơ, cũng hơn 1 năm nay mình đã tự nấu ăn rồi á. Ồ. Thế thì, ưm, hổng biết nha, ừm, đối với bạn thì có một cái món ăn gia đình nào mà bạn nhớ hoài, nhớ hoài hông?
Ừm hứm. Ờ. <chuckles> Wow! Ừm hứm. À, à há. Ờ. Đối với mình nhá, món mực xào thập cẩm của mẹ mình là một món ăn mà mình nhớ hoài, nhớ hoài mà mình cố gắng nấu nhưng mà mình không thể nào làm ra được
Ừm. Wow! Mực xào thập cẩm hả?
vị ngon như mẹ mình nấu. Đó, đúng rồi, nó sẽ xào với dứa, xào với, a mực xào với dứa, lá hẹ. Đúng rồi, dưa leo, nhiều cái lắm.
Ừm, ừm. Ừ. <clicks tongue> Dưa leo. Wow, trời.
Nó xào thập cẩm nên rất là ngon.
Ừm. Ô. Mình hông biết có phải là do các bà mẹ hay nấu, ưm, mực xào hay hông mà thực ra mẹ mình cũng hay nấu luôn ấy.
Ừm hứm. Ừm hứm. À há. Ừm, tại mình thấy khá là ngon ấy, ừm, cũng rất là tốt, mực ăn mực cũng rất là tốt mà. Ừm, thế đối với bạn thì bạn có món ăn nào ý nghĩa đối với bạn không? Bạn tự nấu hay là gia đình nấu cho?
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ồ. Ừm, ừm.